देखिए कई बार लोग जो है ऐसी परिस्थितियों में फँस जाते है कि अ, वो अपने करियर को बदलने का फैसला लेते हैं। और कई बार ये उनके अंदर से ऐसा अ, आता है या कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने आ जाती है कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, आपने करियर बदलने का फैसला अ, कैसे लिया? आपकी क्या सोच थी? क्या हालात थे जब आपने ये फैसला लिया? साथ ही ये बताइए की क्या ये अचानक से आया हुआ फैसला था या फिर किन्हीं कारणवश धीरे-धीरे ये आपके अंदर अ, बनता गया?
अ, जैसे कि आपने शुरुआत करी ना बिल्कुल मैं वैसे ही बताना चाहूँगी कि हाँ, मेरे अंदर से ही था, पहले से। लेकिन मेरी परिस्थितियाँ उल्टी थी कि मतलब मैं कर कुछ और रही थी अ, क्योंकि परिस्थितियों की वजह से लेकिन मैं अंदर से कुछ और चाहती थी। तो वो मैं अगर सबसे पहली बार की बात करूँ ना तो उम, मैं वैसे तो बचपन से ही करना चाह रही थी। लेकिन चढ़िये हम पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब कह लीजिए कि बहुत अच्छा पड़ाव मानते हैं तो पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई के बाद के बात बताते हैं, है ना। मेरी जब एमबीए की पढ़ाई हुई ना तो मुझे रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब मिला कैंपस सिलेक्शन से, ठीक है। अब चूँकि जॉब तो मिल चुका था लेकिन अ, उस ए ए, वो नहीं हो रहा था इंक्रीमेंट नहीं देते वो। और यहाँ तक की जो उन्होंने प्रोफाइल पे रखा था मुझे उस प्रोफाइल का वो काम भी नहीं करा रहे थे मुझसे। तो मुझे पहले तो कोफ़्त हो रही थी कि इसलिए हो रही थी कि एक तो मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर रही हूँ। मम्मी पापा के कहने पे कर रही हूँ, ठीक है।
उम, जी, जी। अरे वाह! अच्छा। करना कुछ चाहते। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। हम्म। काम नहीं करते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अ, अगर मैं ऐसे ही करती रही ना तो मैं अंदर से कहीं न कहीं अ, निराश और खोखली और ये कंपनी वाले तो अपना काम निकालेंगे। और पता चला सैलरी क्योंकि 2-2 महीने का भी बॉन्ड भी रख देंगे कि भई 2 महीने बाद पहली सैलरी, फिर 2 महीने बाद पहली सैलरी। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं 2 महीने मेरे हमेशा ही फँसे रहेंगे इनके पास।
हुँ, हुँ। सही बात है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल।
और मैं छोड़ भी नहीं पाऊँगी। तो कुछ तोह फैसला लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरी फिर शुरुआत हुई थी।
हुँ। ठीक है। अच्छा। तो अ, आपने कहा कि आप करना कुछ और चाहती थीं, आप थीं किसी और अ, काम की तरफ, आखिरकार आप क्या करना चाहती थीं? और क्या आप अ अ, आपने फिर ये नौकरी छोड़ने के बाद क्या आपने करियर फिर अपना उसी दिशा में बनाने की कोशिश की?
हाँ, दरअसल, मैं अभिनय करना चाहती थी फ़िल्मों में, और अम, ये मेरी बचपन से ख़्वाहिश थी। लेकिन चूँकि मैं इसलिए भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस शहर में मैं रह रही थी ना, वहाँ पर इसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था, और मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता। वैसे भी मैं अपने शहर से ही दूर थी, मतलब मैं अपने नेटिव प्लेस से तो दूर ही थी। लेकिन मुझे फिर और दूर जाना पड़ता, जहाँ पे मुझे अकेले ही जाना पड़ता, क्योंकि मेरे घर से कोई भी नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अ अ, जिस शहर में मैं भले ही मैं अपने दूर थी शहर से, लेकिन वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे मेरे चाचा, ताऊ, फलाना-ढिमकाना, सभी लोग रहते थे। तो एक पा मम्मी-पापा के लिए क्या है एक, पहले से एक सुरक्षात्मक वो था कि, "हाँ, ठीक है। भले ही दूर है हम से, लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छी जगह पर है।" तो वो मुझे जाने नहीं देते।
अरे, वाह! हुँ, हुँ। जी, जी। स्कोप नहीं था। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। महसूस जी। बिल्कुल।
तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे रोड़े आ रहे थे, जो मुझे मेरे फ़ैसले पे अ, मतलब रोक रहे थे वो फ़ैसला लेने से। लेकिन एक वक़्त था कि हाँ, मुझे फिर फ़ैसला लेना पड़ा।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अ, आपने कहा कि एक वक़्त ऐसा आया कि आपको ये फ़ैसला लेना पड़ा। आखिरकार अ, कैसा कैसी परिस्थितियाँ आईं, कैसा वक़्त आया, और अम, आखिरकर किस तरीके से आपने खुद को मना ही लिया कि हाँ, नहीं, नहीं, अब तो ये फ़ैसला लेना ही पड़ेगा? कृपया अ, थोड़ा साझा करिए हमारे साथ।
हाँ, त क्या हुआ था कि मैं तो जॉब कर ही रही थी। 9 टू 5 वाला वो जॉब था, रिलेशनशिप मैनेजर का था। तो मैं अ, चूँकि एक यूनिवर्सिटी में थी ना, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पैरेंट्स जो होते हैं ना, उनके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करना होता है, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं अ, उनको कोर्सेस वग़ैरह बता सकें, तो वो दाखिला ले सकें। है ना? इस तरह का कुछ काम होता था, प्रोफ़ाइल, लेकिन उसके साथ-साथ वो क्या करते थे ना, कि वो मुझे रिसेप्शन पे भी बिठा देते थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरा केबिन था, प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे रिसेप्शन पे जब बिठाते थे, मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि जैसे कि अंडरएस्टिमेट है ये तो प्रोफ़ाइल। "ये क्या बात हुई, भई? मुझे कर अ, मतलब दिया कुछ गया है, करवाया कुछ जा रहा है।" मतलब वो मुझसे 2 इन 1 काम करवा रहे थे कि जब मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी पैरेंट्स से, तो वो मुझसे बोलते थे कि, "आप रिसेप्शन पे भी बैठो।" तो मैंने इसकी तो पढ़ाई की नहीं थी। तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी अंदर से, कि एक तो मैं अपनी अ, भावनाओं से हट के कोई काम कर रही हूँ। ऊपर से वो काम भी मुझसे पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं करवाया जा रहा है और अगर अब पैसों के लिए ही अपन ये कर रहे हैं, तो पैसे तो ऐसे हैं, इससे ज़्यादा तो मज़दूर कमा लेता है कि मैं ईंटें उठा लूँगी बाहर जाके फिर तो। <laughs> तो ऐसी कुछ भावनाएँ आ गई थीं अंदर, तो फिर में मैंने मेरे दोस्तों को पता था कि मुझे मतलब इस फ़ील्ड में जाना है। हालांकि अ, उसी से मिलती-जुलती एक फ़ील्ड जो कि होती है समाचार वाचिका की, मतलब टीवी पे तो दिखते ही हो ना आप, चाहे कुछ भी कर लो। <laughs> तो उन्होंने मुझे बताया कि, "वहाँ पे ऑडिशन दे दो जाके।" और मैंने सच में ऑडिशन दिया और मैं सच बताऊँ, मेरा तुरंत वहाँ पर सेलेक्शन हो गया था। हुँ, हुँ। तो
हुँ, हुँ। उ, जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। बि हुँ, हुँ। <chuckles> सही बात है। जी, जी।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 अरे, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जान करके। देखिए आप अ, मतलब कि आप बोलने की कला में बहुत ज्यादा पारंगत हैं, मैं समझ स गया इस बात से। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, आपने कहा कि देखिए, आप किसी और प्रोफ़ाइल के लिए गईं थीं और आपको अ, रिसेप्शन पर शायद बैठाया जा रहा था। क्या आपने कभी अपने जो एचआर होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, कभी आपने उनको अ, सामने से जाकर के नहीं कहा, कभी आपने कटाक्ष नहीं किया कि मेरी ज़िम्मेदारी तो कुछ और है, मैं ये क्यों करूँ? या फिर मैं नहीं करना चाहती हूँ।
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, जो एचआर थीं वो भी एक परिस्थिति की मारी हुई थीं। <laughs> वो भी वहाँ पर बड़े ही मुश्किलों में जॉब कर रही थीं, तो मैंने उनसे कहा कि, "आप एचआर हैं, आप कुछ करिए, आप उनको बोलिए ओनर हैं वो, उनसे बोलिए आप ये क्या बात हुई?" तो उन्होंने मुझसे इस तरह से सांत्वना दी कि, "भई देखो नई-नई है कंपनी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दो तीन साल ही हुए हैं, कर लो तुम तुम्हें हो सकता है अ, जब पैसे थोड़े से बढ़ाएँगे तो तुम्हें शायद अच्छा लगने लगेगा करने में।" अ, लेकिन हमें पता है पता नहीं हमारे अंदर कुछ एक अजीब तरीके के गुण हैं कि भई अ, ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, पारदर्शिता वो बहुत पसंद है हमें। और हमें टालमटोली नहीं पसंद है क्योंकि ये एक तरीके से अगर आप टालमटोल कर रहे हो ना, मतलब आप आगे भी यही करते रहोगे। आप शुरू से ही जब ऐसे हो तो आख़िर में भी आप यही करते रहोगे और मेरे पास इतना समय नहीं है, कि मैं आपको दे दूँ, तो इस वजह से मैंने वो फ़ैसला लिया और मैं जाके समाचार वाचिका बन गई। <chuckles>
ओहो। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। नहीं पसंद है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया कि आप समाचार वाचिका बन गईं, लेकिन ये बताइए कि ऐसे में परिवार और आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? जब आप इस पूरे अ, स्थिति या फिर मैं कहूँगा इस पूरे फेज़ से जब आप गुज़र रही थी कि आप वहाँ पर असंतुष्ट थी और आप अपने काम से खुश नहीं थी, आपकी प्रोफाइल अलग थी, फिर आपने समाचार वाचिका का पद सँभाला तो इस पूरे अ, सफ़र के दौरान आपके परिवार और दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहा?
अ, मैं सच बताऊँ देखो वैसे तो मुझे समाचार वाचिका कभी बनना नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे वहाँ से निकलना था और वो कुछ-कुछ मेरी पसंद की तो फील्ड थी ही ना, भले ही मैं फिल्मों में नहीं दिखूँगी लेकिन मैं टीवी पे तो दिखूँगी ना। और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, शायद कभी-कभी भगवान हमें इस तरह के मौके देते हैं कि जहाँ पे वो हमें बोलते हैं, कि पहले तुम सीखो धीरे-धीरे करके, एक-एक पड़ाव को पार करो, फिर हम तुम्हें वो भी देंगे जो तुम चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये एक मौका है बहुत अच्छा, तो बस इसको पकड़ लो। और चूँकि वहाँ पर इससे ज़्यादा सैलरी थी, तो सैलरी के मामले में भी मैं संतुष्ट थी, रचनात्मकता के मामले में भी संतुष्ट थी, क्योंकि सिर्फ समाचार वाचिका ही नहीं वहाँ पे मुझे विशेष कार्यक्रम भी बनाने थे, जिसमें अमा मैं एक होस्ट का काम मतलब एक एंकर का काम करती थी वहाँ पे।
ओहो! निकलना था आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। हुँ, हुँ। जी। अरे वाह!
तो हर तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। अ, फील्ड पे रिपोर्टिंग करना भी सिखाया जा रहा था, स्क्रिप्टिंग करना सिखाया जा रहा था, एंकरिंग करना सिखाया जा रहा था। आप न्यूज़ तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब 4-5 अ, चीज़ों में आपको पारंगत किया जा रहा है और आपको पैसा भी उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, तो घर में थोड़ा-सा शुरू में ज़रूर उन लोग को लगा था मम्मी-पापा को कि ये और वो। लेकिन जब मैं टीवी पर दिखी और फिर 2-4 लोगों ने उनसे बोला कि भई आपकी, आपकी बेटी तो हमें टीवी पे दिखी थी, तो उनको थोड़ी अलग तरह की फीलिंग आ गई। <laughs>
हुँ, हुँ। ओह! जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा मिल रहा है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अरे वाह! जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल आई होगी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ और अ, आपका भी बड़ा अच्छा एहसास रहा होगा जब आप इस तरीके से आपने सुना होगा कि इस तरीके से कहा जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए तो फिर अ, आपने ये फिर समाचार वाचिका का पद ही कंटिन्यू किया या फिर अ, वहाँ से भी आपको ऐसा लगा कि, नहीं-नहीं अब यहाँ से भी आगे बढ़ना है या फिर यहाँ से भी अब किसी और बड़ी जगह जाना है?
हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। मुझे अ, लगभग 1 साल के अंदर ही शायद 9 या 10 महीने में ये समझ में आ गया था, कि चूँकि मुझे तो ये करना नहीं है, मुझे तो अभिनय ही करना है पर अ, ठीक है, मुझे बहुत कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिला और मुझे कैमरे का भी एक कॉन्फिडेंस मिला है ना? तकनीकी एक ज्ञान जो होता है, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। अ, और मुझे कुछ ज़मीनी हकीकत भी पता चली कि हाँ, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, समाचार चैनल जो है, उनका इतना भविष्य होता नहीं है अगर आप किसी छोटे शहर में हैं या तो फिर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में हो तो फिर समाचार चैनल में भी काफ़ी अच्छा मतलब कार करियर है। लेकिन चूँकि मुझे जाना ही नहीं था, वो तो मुझे एक जगह से निकलना था और मिली-जुली क्षेत्र मिल रही थी तो मैं चली गई, अब मैंने फिर से हाथ पैर मारने शुरू करे। <laughs> फिर अ, चूँकि क्या है कि आपने सुना होगा कि जितने कॉन्टैक्ट मीडिया के होते हैं उतना किसी के भी नहीं होते हैं।
हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जानकारी मिली। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। अरे वाह! बहुत बढ़िया। किसी के नहीं होते हैं, सही बात है।
हुँ, तो वहाँ रहते-रहते मुझे ना दूरदर्शन के कुछ कॉन्टैक्ट मिले, तो मैं हालाँकि देखिए, आपकी जो अ, क्वालिटी है, आपका जो टैलेंट है, स्किल है, उसका परीक्षण तो हर जगह होगा। ऐसे ही कोई भी नहीं रख लेगा, भले ही आपके कितने कॉन्टैक्ट हों। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि एक सूचना कहाँ पे आपको जाना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है ये ज़रूर मुझे पता चला। तो मैं गई दूरदर्शन में वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया और मुझे टेलीफिल्म्स में काम मिलने लगा और लीड रोल मिलने लगे। तो मेरा अभिनय साथ-साथ चलने लगा और फिर धीरे-धीरे मैंने मीडिया छोड़ दिया और मैं फिर मुझे फिल्मों में भी काम मिलने लगा, तो मैं फिल्में करने लगी। तो इस तरीके से ना मैंने करियर पहली बार जब बदला है ना, तो मतलब बहुत लोग अ अ, खास करके मेरे पापा के तरफ के जो लोग हैं, वो इंडायरेक्टली मुझे बहुत पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैं क्या है टीवी पे दिखने लगी थी, मैं फिल्मों में भी आने लगी थी। तो गलत तरीके की हुँ, गलत तरीके की बातें फैलाने लगे थे कि ऐसा मत करो, वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो फलाना। <sucks teeth> लेकिन मेरे पापा-मम्मी बहुत समझदार हैं और उनको अपनी परवरिश पे और मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं।
हुँ, हुँ। सही बात, बिल्कुल। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अरे वाह! बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। बढ़िया। हुँ, हुँ। जी, जी। हम्म, होता है, जी। बिल्कुल, बिल्कुल अब प्रसिद्ध हो रहीं थीं आप। हुँ। बहुत बढ़िया बा बहुत अच्छी बात। जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है देखिए अ अ, जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आपको आपके परिवार का साथ मिलता है, तो वो खुशी कहीं न कहीं देखिए अ, दुगुनी हो जाती है। और बहुत अच्छा लगा देखिए आप जो है, आपने अच्छा मुकाम हासिल किया। तो फिर अ, जब आप फिल्मों में काम करने लगीं, आप दूरदर्शन में काम करने लगीं साथ ही साथ, तो आप अभी यहीं काम करती हैं या फिर उसके बाद भी आपने जो है, करियर दोबारा से बदलने की कोशिश की है? या फिर अब आप यहाँ पर सेटल्ड हैं कि नहीं-नहीं चलो ये ठीक है अब।
हुँ। अ, मैं सच बताऊँ कि अभिनय करना दरअसल सिर्फ़ एक कार्यक्षेत्र नहीं है, अभिनय करना मतलब कि किरदारों को जीना होता है, तो मेरे करियर से मतलब मेरे अभिनय के क अ, जो मेरा कार्यक्षेत्र है उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, जब मुझे लगता है कि चूँकि देखिए मैं अ, फिल्में या वेब सीरीज़ लगातार तो कर नहीं रही हूँ, जब मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तभी मैं करती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं सच बताऊँ मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, तो मैंने अ, अपने जीवन को ना एक बहुत अच्छे से कह लीजिए कि सुचारू बनाया है, अपने ही कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो, चाहे वो आवाज़ से जुड़ी हुई हों या उम, लोगों को एक्सप्लोर करने से जुड़ी हुई हों, मैं वो सारे कार्यक्षेत्र आज़माती रहती हूँ खास करके जो मौके मेरी झोली में आते हैं ना, जहाँ पे मैंने बस एक बार प्रयास किया है या मेरे संज्ञान में आ गया है कि फलाना चीज़ है, ढिमकाना चीज़ है। तो मैं वहाँ जाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कौशल को बढ़ाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे किरदार निभाने में बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो मैं हूँ, मेरा बिल्कुल अ, ध्येय वही है कि मैं अभिनय ही करूँ और अभिनय करती रहती हूँ, मैं लगातार कर रही हूँ। लेकिन हाँ, दूरदर्शन में तो मैंने मुश्किल से 4 या 5 साल करके ही उस समय छोड़ दिया था और क्योंकि वहाँ पर ड्रामा बनने भी बंद हो गए थे।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बहुत बढ़िया। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
तो ऐसी कोई क्षेत्र जहाँ पे मैं अपनी रचनात्मकता का अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे वो मेरा संवाद कौशल हो या किरदारों को समझने की प्रक्रिया हो, तो मैं ऐसे कार्यक्षेत्रों में काम करती रहती हूँ लगातार।
हुँ, हुँ। जी, जी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए आप जो करना चाहती थीं आप आखिर कर वही कर रही हैं। अ, लेकिन मुझे ये बताइए देखिए जब आज आप पीछे मुड़कर अपनी इस पूरी अ, यात्रा को देखती हैं कि कैसे आपने एक अ, ब अ, एक अ, नौकरी जो आपने एमबीए करने के बाद पकड़ी, फिर वहाँ आप अपने कार्यक्षेत्र से जो आप संतुष्ट नहीं थीं, फिर आपने कुछ और पकड़ा, फिर आपने कुछ और करा और आज जब जिस मुकाम पर आप खड़ी हैं तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ हो, जो कि आप अलग तरीके से करना चाहें पीछे जा करके तो वो क्या होगी? और क्यों?
हुँ, अगर मैं पीछे जाकर के करना चाहूँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा सबसे पहला वाला अ, फ़ैसला था ना कि जब मैंने पापा से ये कहा था कि, "आप मुझे अ, एक्टिंग स्कूल में दाख़िला दिलवा दीजिए, मुझे एमबीए नहीं करना है।" अ, एक या तो वो चीज़ बदल जाती कि वो मेरा दाख़िला करवा दें और अगर चलिए ठीक है, मेरे जीवन में लिखा ही था कि मुझे अपनी शिक्षा इस तरीके से पूर्ण करनी है। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि उसके बाद भी एक समय ऐसा आया था अ, नौकरी के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं-नहीं अभी भी मैं एक्टिंग स्कूल में दाख़िला ले लूँ, तो शायद मेरा जो कार्यक्षेत्र में स्तर है, वो थोड़ा आज की अपेक्षा शायद और अच्छा होता। लेकिन नहीं, ऐसा बोला नहीं जा सकता, बस ये कहा जा सकता है और जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है, मुझे ऐसा लगता है।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ, जी। हुँ। जी, जी। बढ़िया के बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए जो होता है वो, अच्छे के लिए ही होता है और बहुत अच्छा लगा आपसे आपके सारे एक्सपीरियन्सिज़ के बारे में जानकर। बड़ा ही अ, दिलचस्प आपका सफ़र रहा है, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी और आज आप जिस मुक़ाम पर पहुँचे हैं अ, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा मौका दिया है, इस विषय पर बात करने का आपका भी धन्यवाद।